Hello, mình chào bạn.
Hello xin chào bạn, thì không biết hôm nay ngày của bạn thế nào rồi ha?
Ờ, hôm nay thì mình hơi vui vẻ hơn tại vì gần tới ngày cuối tuần rồi đó bạn, thì cũng vui. Ừm, còn bạn thì sao? Ừm.
À! À, vậy hả? À, nghe có vẻ là gần cuối tuần thì chắc là sao ta? Cũng gia đình thì cũng có sao ta? Cái kế hoạch gì cho cuối tuần mà, phải hông? Mình cũng vậy thôi, kiểu, giống như gần cuối tuần rồi cho nên là cũng có lên plan đi ăn uống hoặc là sao ta? Đi chơi đây đó với, a, chồng của mình. Còn bạn thì sao, có định đi đâu đó chơi hông?
Ừm. Ừ. Ừ. Ờ. Ừ. Ừm. Ừ, thì mình cũng, ơ, định đi chơi với lại ông xã mình, với lại con, rồi còn, ờ, cuối tuần này mình còn được gặp bạn nữa, mấy người bạn thân tại vì có một người sinh nhật á thì cũng vui. Ừ, ừ. Ừm.
À, vậy hả? À, vậy hả? Vậy là khá là thích, phải hông? Thì, à, không biết là sao ta? À, bạn, à, có gia đình lâu chưa? Kiểu, giống như là, bạn quen với ông xã hiện tại lâu chưa?
Ừm. Ờ. Ừ, mình cũng, ờ, cưới nhau cũng, ờ, 14 năm rồi bạn.
Ôi! Hè, cũng là một c thái cái thời gian khá là dài, phải hông? Ừm.
Ờ, ừ. Ừ, ừ, dài đăng đẵng ha! <laughs> Ừm. Còn bạn lâu chưa? Ừm.
Hiểu, hiểu, hiểu. À, như vậy thì sao ta? Mình thì, ờ, cũng mới đây thôi, cũng, ơ, so với bạn thì chắc là cũng không nhằm nhò gì đâu, 1/3 3-4 năm gì đó hà, cũng hông lâu lắm ha? Thì không biết á là sao ta? Bạn trong một cái mối quan hệ lâu dài như vậy đó, thì không biết là sao ta? Với bạn thì cái điều gì quan trọng trong cái mối quan hệ về hôn nhân gia đình?
Ờ, ờ, ờ, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, thì mình thấy là có là ít nhất là 2 yếu tố ha. Ờ, một cái là tin tưởng với nhau, và một cái nữa là làm cái gì cũng phải là giống như nói cho nhau nghe, ờm, ờ, sự thật, chia sẻ và sự thật ừ, thì cái đó là rất quan trọng tại vì mình phải có niềm tin, và đi đâu hay làm gì mình cũng phải nói cho nhau nghe, ờ, không có gì mà che giấu hết. Thì mình nghĩ là cái đó là tốt nhất, còn, ờm, bạn thấy thì làm sao?
Ừm. Ừm hứm. Tin tưởng. À há, chia sẻ, phải hông? Gọi là, chia s ừm, ừm hứm. Hiểu. Đồng ý. Hiểu luôn. Ừm hứm. Thì, à, theo mình thì chắc là cũng giống như bạn ha. Tại vì thì thật ra là so với bạn thì cái thời gian của mình thì nó ngắn hơn, a, khá là nhiều, nhưng mà sao ta? Cái quan trọng trong một cái mối quan hệ là mình nghĩ còn có thêm, gọi là, sao ta? Sự bao dung á, gọi là, sao ta? Kiểu, giống như là, ô kê thì, à, trong mắt mỗi người đâu phải ai cũng là hoàn hảo, đúng hông? Cái chuyện mà sao ta? Là sai lầm khá là lớn, khá là nhiều, hoặc cày kiểu, giống như là, mình cũng có thể là tha thứ cho người ta thì hoặc là người ta cũng tha thứ cho mình, nhưng mà, kiểu, giống như là sao ta? Không khó khăn quá những cái điều nhỏ nhoi, chi tiết trong cuộc sống thì rõ ràng cái mối quan hệ nó sẽ bền vững hơn, phải hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng, đúng. Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, ừm, mình đồng ý, cái đó là cũng là rất là quan trọng trong mối tất cả các mối quan hệ mà bạn bè, rồi gia đình nè, cha mẹ không kể cả chỉ có vợ chồng thôi mà cũng là với con cái mình nữa, tại vì mấy cái đó ừ, tại vì mình phải noi gương cho nó rồi để cho nó thấy để mà cho nó bắt chước, đúng hông? Ừm, ừm.
Ừm hứm. Đó. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đồng ý luôn. Ừm hứm. Ừm. Đúng, đồng ý luôn, mà mình thấy á nha, một trong những cái yếu tố mà bạn nói thì mình rất là đồng ý đó là sự tin tưởng á thì, kiểu giống như là, à, không không hông những là chồng mình đâu nhưng mà với con cái, cha mẹ này, kiểu giống như là, khi ví dụ con mình đi, khi mà nó mình thấy á nó lớn hơn nhưng mà kiểu giống như là, sao ta? Có những cái quyết định mà mình thấy á là sao ta? Con mình có thể làm được, mình thể hiện cái niềm tin đó thì rõ ràng sao ta? Con mình có động lực nhiều hơn, phải hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, đúng vậy. Ờ, với lại ha là mình đi đâu mình cũng phải, à, cho nhau biết là ờ, không những là tạo nên cái sự tin tưởng mà là an toàn cho mình nữa, lỡ mình có chuyện gì thì gia đình mình không biết được, rồi kiếm mình ở đâu đó, rồi có ừ, thành ra mình thấy mấy cái yếu tố đó là rất là quan trọng cho những cái mối quan hệ mà mình muốn giữ lâu dài.
Ừm. Ừm hứm. À há. Ừm. Đồng ý. Hiểu. À há. Đồng ý, đồng ý, chính xác luôn. Thì, à, sao ta? Còn với, a, con cái hoặc là bạn bè thì sao? Thì, kiểu, giống như là, đó là mối quan hệ với chồng bạn thôi, nhưng mà ví dụ, giống như, con cái đi, thì theo bạn thì trong cái mối quan hệ đó cái yếu tố gì là quan trọng nhất?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, con cái thì mình nghĩ là cũng, ờ, phải, a, nói nói chuyện nhiều với con, ờ, là communication á bạn. Ờ, ừ, ừm, giao tiếp về thì, ờ, ph cũng phải, a, thiệt thà với con, đúng hông? Ờ, và cũng có điều hơi hơi nghiêm mà vẫn và phải, a, à, giống như là, làm vừa bạn mà vừa làm, <laughs> ờ, ba mẹ con. Ừ, ờ, để mà thí dụ mà mình làm bạn với nó để cho nó thấy là cái gần gũi với mình và nó có thể là nói chuyện với mình dễ dàng hơn, nhưng mà mình cũng phải cần hay là nghiêm. Ừ, đúng vậy, và mình cũng phải nghiêm nghiêm khắc nó những cái chuyện để cho nó học hỏi là cái gì nên đúng làm hay là sai rồi này kia. Thì mình thấy ừ, ừ.
Ừm. Ừm hứm. Ừm, hiểu. Giao tiếp hả? Ừm. Ừm. À, đúng. Ừm, ờ. Làm gương, hiểu. Đó, hiểu. Ừm. Đồng ý. Đồng ý. Và chia sẻ với mình, phải hông? Ừm. Ừm. Ừm hứm. Đồng ý, hiểu, hiểu. Tại vì thật ra là rõ ràng á, là sao ta? Với những cái đứa trẻ thì rõ ràng cái việc mà, sao ta? Khoảng trách thế hệ khá là lớn rồi, mà, kiểu, giống như là, mình không có gần gũi, mình không có chia sẻ với tụi nó nữa thì rõ ràng nếu mà có gặp chuyện gì tốt hoặc là chuyện gì xấu á thì nó tụi nó cũng đâu có chia sẻ với mình đâu, phải hông?
Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng vậy, đúng vậy, nó sợ nó bỏ chạy rồi. Ừ. Ờ. Ừm.
Ừm. Đúng rồi, và trong sao bạn nói tiếp đi.
Ờ, ờ, với lại nó cũng che giấu làm việc sau lưng mình rất là nguy hiểm ờ, mình thà mình biết được, đúng hông? Rồi để có gì mình chỉ dẫn cho nó nên làm cái gì, làm gì. Ừ. Ừm.
Ừm. Đúng rồi, rõ ràng. Ừm, đúng. Đúng. Hiểu. Đó. Cho nên là nếu mà con cái mà có một cái sự, gọi là, xa cách quá với bố mẹ thì cũng không nên, thì rõ ràng khi mà xa cách như vậy á thì, kiểu giống như là, những cái chuyện tốt thì không có nói gì đi, nhưng mà ví dụ có những cái chuyện xấu xảy ra, hoặc là bị những cái thành bệnh xấu nó tiếp cận á, thì rõ ràng là tụi nó cũng đâu có dám lên tiếng đâu, phải hông? Cũng, gọi là, sao ta? Tự, a, chịu đựng. Đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Mình, à, ờ, mình coi mấy cái, a, ti vi show với lại, ờ, mấy cái phim á bạn, mình thấy là có mấy đứa con á nó sợ ba mẹ đến độ mà nó đi chơi mà nó giấu ba mẹ, rồi nó đi rồi nó gặp chuyện này chuyện kia, đúng hông? Rồi nó, ờ, ờ, một á là nó bị ờ, nó bị, ơ, làm cái gì đau đớn, hay là cái gì, hay là nó đôi lúc, ơ, gây gây tới, ơ, tổn thương cho người khác, hay là tù tội ừ, hay là, ừm, chết luôn, hông hông hông những nữa, thành ra mình rất là sợ mấy cái đó. Ừ, ờm. Ừ. Ừ. Ừm. Ừm.
Ừm. À há. À. Đúng. Nó lén đi. Ừm. Đúng. Đúng, gây tai nạn. Đồng ý. Đó. <chuckles> Trời! Đúng rồi, đúng rồi, nghe có vẻ kinh dị ha. Thì đó, rõ ràng, thì mình thấy là trong cái mối quan quan hệ, kiểu giống như là, mẹ con, hoặc là cha con gì đó mà, kiểu giống như là, hông có sự thấu hiểu, hoặc là, kiểu giống như là, không có một cái, gọi là, giống như là, chia sẻ với nhau, thì rõ ràng khi mà con cái mình nó, a, sa cơ lỡ bước nó lầm nó lối, thì rõ ràng nó cũng hông dám chia sẻ với mình và một phần nào đó là cũng là vô tình đẩy nó vô một cái tình thế, gọi là, xấu chẳng hạn, kiểu giống như là sao ta? Tù tội, phải hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Yeah, yeah, đúng rồi. Thành ra, ờ, rất dễ sợ mà, ờ, thời buổi bây giờ nữa là là càng dễ sợ hơn nữa, chứ đâu phải giống như hồi xưa mà thời, ờ, ba mẹ của mình đâu, đúng hông? Rất là ừ, ờ, thành ra bây giờ á là mình thấy ồ, với lại bạ đối xử với bạn bè của mình á, thì mình phải có, giống như, lòng cũng là tôn trọng người ta, mình giữ phải giữ lời hứa. Ờ, tại vì ừ, giống mà mình thấy là có nhiều người bạn á, họ hông giữ lời hứa thì mình cũng thấy là không có tin tưởng người đó gì mấy, rồi cũng, ờ, mích lòng với nhau, đúng hông? Hông có thân nữa rồi này kia, thành ra rất là ừ, ờm, ừm.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm hứm, đúng, đúng, đúng. Ừm. Ừm hứm. Đúng, đồng ý. Ừm hứm. Ừm hứm. Đồng ý. Hiểu, hiểu. Ừm hứm, ừm. Cũng đúng, cũng đúng, rõ ràng, đúng rồi, rõ rõ ràng. Ừm hứm, nhưng mà bạn nghĩ thử xem, ví dụ giống như là bạn bè như vậy á, bạn nghĩ á cái, à, giữ chữ tín á, nó có quan trọng hông?
Ừm. Rất rất là quan trọng bạn ơi, tại vì nếu mà người ta không tin tưởng mình nữa thì người ta không có muốn gần gũi mình, không muốn làm bạn, không có muốn giao thiệp. Mình cũng vậy thôi, đúng hông? Mình cũng không muốn giao thiệp với lại mấy người hông giữ lời hứa, nhất là mấy cái lời hứa mà nhỏ nhỏ mà người ta giữ hông được làm sao người ta giữ được mấy cái lời hứa lớn. Ờ, thì mình thấy rất là nhiều người bạn như vậy. Ừm.
À, vậy Ừm. Ờ. Đúng. À. Thì, à À, vậy hả? Còn mình thì, à, mình cũng hên xui, từ, à, từ, à, tùy việc. Thì rõ ràng là sao ta? Cũng có những lúc á là bạn mình bè mình nó cũng không giữ lời hứa với mình đâu hoặc là là nhưng mà, kiểu, giống như là sao ta? Kiểu, giống như là, tùy cái sự việc lớn hay nhỏ mà, kiểu, giống như là, à, tại vì cái tình bạn quá lâu rồi và mình cũng thấu hiểu được người đó đó, cho nên là sẽ có những cái lúc mà mình cảm giác là OK, tha thứ được thì cứ bỏ qua, còn không thì thôi cũng hổng sao. Tại vì, ờ, thật ra là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều quá tới mình thì chắc là cũng hông sao, phải hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, thành ra, ờm, cái đó là cái những cái mối quan hệ nào á cũng r là quan trọng như nhau chứ hông có phải là một cái nó hơn cái kia, đúng hông? Thì, ừm ừ, thì mỗi cái nó đều, ờ, cần mình có cái, ừm, đầy đủ tính chất ở trong đó để mà, ờ, mỗi cái quan hệ là mình phải, à, làm <chuckles> làm cực nhọc để mà mình giữ cái đó, <laughs> chứ không có thể mà, ờ, coi qua loa được, đúng hông? Ừm.
Ừm. Đúng. Đồng ý, hiểu, hiểu. Ừm hứm. Đồng ý. Sao? OK, OK. Ừm hưm. Hiểu, hiểu, hiểu, chính xác. Nhưng mà từ nãy giờ nói với, à, sao ta? Con vợ chồng, con cái, bạn bè rồi, thì bây giờ tới ba mẹ thì sao? Kiểu, giống như, thật ra là ba mẹ thì th luôn luôn lúc nào cũng có cảm giác là khó tính khó gần á, thì, kiểu, giống như là sao ta? Làm sao để mà bạn giữ một cái quan hòa hệ tốt với ba mẹ của mình?
Ừm. Ừm. Đúng, đúng, đúng. Ừm. Ờ, thì mình lúc nào mình cũng, ờ, tất nhiên là phải, a, kính nể ba mẹ rồi, phải hông? Ờ, thì h hồi đó ba mẹ mình rất là khó bạn, giống như là tại vì mình con gái rồi không cho đi đâu rồi tùm lum hết. Ừ, ờ
Ừm. À. Vậy hả? Đúng, đúng, chính xác nha. Kiểu, giống như là con gái dễ bị dụ nữa, cho nên là sao ta? Rất là kĩ, kiểu, giống như là, đôi khi là cũng không cho đi ra ngoài, kiểu, giống như là, ở nhà hông đó, hổng cho đi đâu chơi luôn á, ờ. Mà bây giờ thì thế nào? À, đúng, đúng, chính xác.
Đó! Đó. Ừm, ừm. Ừ, đó! Ừ, là mình thấy là không có gần gũi được. Ờ, với lại, ừm, ừ, mình sợ mình hổng có dám nói một cái gì hết, tại vì nói ra rồi người ta la rồi hổng cho đi rồi tùm lum hết.
Đúng. Okay, đúng rồi, đúng rồi, sợ bị chửi nữa, phải hông? Kiểu, ờ, nhiều lúc là, kiểu, giống như là, đặc biệt nhất là cái vụ mà xin đi chơi á, bởi vậy mới xảy ra mấy cái vụ, gọi là sao ta? Đi chơi lén, rõ ràng đi xin trực tiếp á thì đâu có cho, cho nên là phải đi xin đi lén, phải hông?
Ừ, ừm. Đúng rồi, ừm. Ờ! Đó, đó, đó, đó. Ờ, mà bây giờ mình nghĩ lại mấy cái lén này dễ sợ quá bạn ha? Thà thà mình biết con mình đi đâu mà mình tới mình cứu hay là m đại khái mình mình mình <laughs> mình để ý vào cái chỗ đó, còn hơn là trời ơi, con tôi đâu mất tiêu rồi, hay là không biết nó làm gì, ừ.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm hứm. Hiểu. Đúng rồi, đó, nhưng mà nản nhất là cái việc á, là sao ta? Nhằm lúc á là, kiểu, giống như là, à, đâu phải là lúc nào mình cũng cấm con đâu. Nhưng mà ví dụ, giống như là, cái tần suất mình cấm nhiều quá, làm cho con mình nó có cái cảm giác là sao ta? Sợ sợ, cho nên là mấy lần sau nó đâu có xin nữa, mà nó tự đi chụp ờ, im lặng mà nó chuồn nó đi có
Ừ. Đúng, ừm. Ừm. Ừm. Đúng vậy. Đó, đúng vậy. Ờm, thì bây giờ á, mình cũng, ờ, b bây giờ mình thấy, a, họ cũng vẫn còn khó á bạn. Trời ơi, mấy chục tuổi đầu rồi mà mình có con cái rồi, mà, ừm, ừm, mình hỏi bạn nha, mỗi lần mình chở con đi tới thăm họ đó, tại vì họ c họ ở cách đây một tiếng hơn, mỗi lần mình chở đi cái rồi cái xong cái họ trước khi đi về á, họ nói là đi về phải message cho họ cho họ biết là về nhà an toàn.
Ừm, đó, mà bây giờ ừm hứm. À, vậy hả? À. À. À. Hiểu, hiểu. À. À. Ồ, vậy luôn á hả? Nghe có vẻ là kĩ <laughs> à.
Ờ, từng tuổi này, ờ, mình đi một mình cũng vậy bạn. Trời đất ơi, cho tới độ mà mình giống như <laughs>
À, à. Nhưng mà Thật ra là cũng, à, cũng, gọi là, sao ta? Quan tâm hơi quá đà, nhưng mà thật ra là nhưng mà cũng, ờ, không sao, tại vì thật ra là cũng là gia đình mà. Cho nên là cái việc mà nhắn tin như vậy thì, kiểu, cũng không sao cả, kiểu, như một tin nhắn nhỏ nhoi, nhưng mà làm cho họ an tâm thì chắc cũng hông sao, tại ba má mình mà, phải hông?
Quá sức đi, ờ. Ờ, ừ. Ừm. Thì thì mình hiểu, nhưng mà tại sao mà quá vậy chứ, mỗi lần vậy mà khi nào mà ông xã đi chung á thì họ không có lo, họ họ an tâm. Á trời! <laughs> Rồi làm giống như là <laughs>
Ừm. Ừm. À. À, à, vậy hả? Có khi là sao ta? Do hai người thì, ờ, có chuyện gì xảy ra thì cũng có chồng, nhưng mà, kiểu, giống như một mình thì họ quan tâm nhiều hơn, phải hông?
Ờ. Ờ. <laughs> Thì chắc là vậy, hay là tại vì á là nghĩ là mình là lái xe dở hay là sao mà phải <laughs> ờ, biết. Ờ, trời!
Ừm. À, à, hiểu, hiểu, Đó là cũng cũng là một phần đó, nó nó nhưng cho nên nói là sao ta? Thật ra là người lớn rất là thực sự là khó chiều lắm nha, kiểu, giống như là, nếu mà mình nói chuyện với họ mà, kiểu, giống như là, mình hơi lớn tiếng một chút xíu cũng hông được nè, hoặc là, kiểu, giống như là ke kiểu, giống như là sao ta? Đưa ra một cái ý kiến gì đó đôi khi mà họ hông chấp nhận cũng rất là khó chịu nè, phải hông? Ừm. Đó.
Ờ, rồi. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đó. Ừm. Ừ. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Thành ra mình cũng sợ mình hông có nói gì được nhiều rồi mình á là mình cũng hông muốn là làm như vậy đối với con cái của mình. Tại vì mình biết cái cách của nó, nó sẽ nó sẽ cảm xác như thế nào và nó sẽ cảm giác như thế nào và nó sẽ xa mình, thành mình không muốn như vậy. Ừ, thành ra ừm, nhiều quá đi bạn ơi, tới lúc mà, ừm, mỗi lần mình gọi phone cũng vậy, cũng, a, là r s s lo quá, lo nhiều lắm, lo đủ thứ chuyện hết.
À há. Đúng, chính xác. Ừm, cảm giác, ờ. Đồng ý. Đó, đó, chính xác luôn. Ừm. À há. Đúng rồi, kiểu giống như, u <chuckles> kiểu, kiểu giống như là, sao ta? Ờ, nhớ bạn hoặc là, kiểu, giống như là thật ra là trong mắt phụ huynh thì, kiểu, giống như lúc nào mình cũng là một đứa con nít, phải hông? Đâu có trưởng thành, cho nên là hông bao giờ mà nghĩ mình biết tự lo cái gì được phải luôn phụ thuộc vào họ, kiểu, kiểu, vậy, phải hông? Đó.
<laughs> Ừm. Đó, đó, ừ. Ờ, ừ, tới mình nghĩ giờ chắc tới lúc mà mình có cháu là vẫn cứ coi như là mình là con nít như vậy đó.
Đúng rồi, đúng rồi, thì thì rõ ràng là, sao ta? Đối với họ thì, à, bạn luôn luôn nhỏ hơn mà, cho nên là trong lòng, kiểu, giống như là, vẫn là một cái đứa con bé bỏng giống như là hồi xưa ẵm bồng thôi cho nên là không thấy lớn hơn như vậy. Nhưng mà nếu mà như vậy thì mình nghĩ nha mình thật ra là đôi khi cũng phiền phức nhưng mà đôi khi cũng thấy may mắn á, bạn có thấy vậy hông?
Ờ. Ừm, ừm. Ờ. Ờ. Ừ. Ừ. Thì thì thấy vậy, nhưng mà đôi lúc mình thấy nhiều quá mình phát mệt, bạn biết hông? <giggles>
Ừm. Đúng, đúng, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu cái cảm giác đó, cho nên là, kiểu giống như là, mình cũng, ơ, sao ta? Đâu có sống gần gia đình đâu, tại vì mình biết là sao ta? A, sống gần người ta nói là, à, "xa thơm gần thúi" mà, thì sống gần thì đôi khi có những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy thì dễ mà cự lộn á, cho nên là tốt nhất là ở xa rồi lâu lâu về, kiểu giống như là, thăm hỏi thì đỡ hơn phải hông? Ừm.
Ừ. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. <giggles> Đúng rồi. Ừm. Rồi, đó. Ừm. Đó. Đó. Ừ, đó, mà đôi lúc mình cũng nhớ, biết hông? Mình muốn gọi, hay là đi tới thăm mà quá sức đi mình mắc mệt luôn á. Ừ. <laughs>
Ừm hứm. Đúng, đúng. Đúng, đúng rồi, hiểu, kiểu giống như là, sao ta? Họ, ơ, rất là quan tâm lo lắng, hoặc là, kiểu giống như là, à, khi mà mình lớn rồi, nhưng mà, kiểu giống như, khi mà mình đưa ra ý kiến của mình đôi khi họ cũng không được sự tôn trọng của họ đâu, kiểu giống như là, bác bỏ không đồng ý đó, kiểu, kiểu như vậy. Ờ. Cho nên là rất là khó. OK, cảm ơn bạn về những cái chia sẻ khá là thú vị ngày hôm nay ha!
Ừ. Ừm. Ừ. Ừm. Sao bạn? Đó. Ừ. Đó. Ừm. Rồi. Ừm. Ừm. Ừ, mình cũng cám ơn bạn nha, rồi chúc bụp bạn một ngày vui vẻ!
Ừm hứm. À há! Cảm ơn bạn nha, chúc bạn, ơ, cũng một ngày vui vẻ ha!
Ừm. Rồi, bye bye.